Ồ, câu hỏi câu hỏi này cũng khá hóc búa đấy. Thì đối với mình thì tình yêu mình sẽ nghiêng về cái phần, à, tình yêu nó sẽ luôn thay đổi hơn. Tại vì là, kiểu, con người lúc nào cũng sẽ thay đổi mà, đúng không? Con người lúc nào sẽ phát triển, thay đổi. Thì, ờm, ừm, ờm, nói chung
Ưm. Ôi, đúng rồi. Đúng rồi. Cảm xúc không thể nào mà cứ mãi mãi nó cứ như thế được, đúng không? Nó phải có sự lên xuống cảm xúc chứ.
Đúng rồi, đúng rồi, cảm xúc. Đúng rồi, đúng rồi, nó sẽ luôn có sự biến thiên, đúng không? Đó, sẽ lên s lên lên xuống xuống. Thế nên là mình cũng tình yêu vĩnh cửu thì nghe kh rất là đối với mình nghe rất là khó tin. Còn cái việc mà <laughs> tình yêu thay đổi thì đối với mình thì nó lại hợp với mình hơn. <laughs> Đó, đó, đó.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Mình cũng đ đồng ý với bạn ấy. Thế thì không biết ấy, ờ, s chưa nói đến cái lúc chia tay nha, kiểu, khi mà cái lúc mà cậu với cả làm người yêu của cậu ấy mà cãi nhau chẳng hạn, thì thường cậu sẽ giải quyết thế nào nhỉ?
Ừm. Ồ, để, à, ừm, ừm, để, à, mình có thể, gọi là, vượt qua những cái mâu thuẫn, gọi là, cãi nhau, bất kể về vấn đề gì thì mình nghĩ là, ừm, đầu tiên là mình sẽ, ơ, khiến cho bản thân mình bình bình tĩnh trước này, trước khi mình, ờ, gọi là, chủ động giải quyết thì mình sẽ, ờ, dành thời gian cho bản thân mình đã. Đó, để mình có thể bình tĩnh, để mình có thể sáng suốt, đưa ra những cái quyết định tiếp theo. Đó, và khi mà mình đã cảm thấy, kiểu, đủ bình tĩnh rồi, thì mình cũng sẽ chủ động, kiểu là, hỏi han đối phương là, ờ, chiểu, chủ động làm lành ấy. Đó, kiểu kiểu, có những cái mâu thuẫn, cũng không không phải ừ.
Ừm. Ừm. Ừm. Ưm, ừm. <chuckles> À, thế thì ở trong ở trong những cái mối quan hệ của cậu ấy thì thường cậu sẽ là người nhường nhịn nhiều hơn, có đúng không?
Ừm. Ờ, yeah! Cậu đoán đúng rồi đấy. <laughs> Cậu đúng rồi, đó thì có những cái
Ừm. <laughs> Mà thường con trai thì cũng sẽ hay như thế mà, đúng không?
Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Có những cái mâu thuẫn mình biết là cũng không phải lỗi của mình đâu, nhưng <laughs> khi mà làm lành thì mình cũng sẽ chủ động xin lỗi trước. <laughs> Đó, đó, đó, đó, đó. Để cho để để để cho đối phương cũng biết là mình cũng đang muốn làm lành, chứ không phải là mình muốn tạo ra thêm, gọi là, ờ, rắc rối hay là hay là t hay là, kiểu, khiến cho mọi thứ nó bị trở nên toxic hơn. Đó, đó.
Ừm. Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Ừm. Ừm, mình cũng cảm thấy như thế. Thế thì không biết nha, là từ, ờ, tất cả những cái mối quan hệ cũ của cậu ấy thì có những cái, gọi là, mối quan hệ nào đi qua mà cho cậu những cái bài học gì không?
Ừm. Ồ, có nha, có nha. Mình nghĩ là cứ mỗi một mối quan hệ cũ thì nó như, kiểu, một cái cuốn sách ấy. <laughs> đó, để mình, ờ, học ừm, đúng rồi, đúng rồi, làm nên con mình, chính xác, chính xác. Đó, đó, đó, đó là một cái sự thật, n mà mình phải chấp nhận. <laughs> Đó, thì đấy, đấy. Thì có nha, thì có những cái mối quan hệ nó, ừm, giúp cho mình nhận ra là, ờ, mình phải, ờm, gọi là, cứng rắn này, mình phải chín chắn này. Đôi khi mà mình cũng phải, ờ, kiểu, cứng rắn trong vài vấn đề và cũng phải mềm mại trong một vài vấn đề. Đó, nó nó nói chung là nó khiến cho mình, ờ, nhìn nhận mọi thứ một cách, ơ, sâu sắc hơn. Đó, đó, đó.
Ừm. <laughs> Ừ, và, kiểu, nó lại làm nên con người mình, có đúng không? Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, mà, kiểu, khi mà những cái mối quan hệ đi qua đi thì, kiểu, mình cũng học thêm được cách để hoàn thiện bản thân hơn mà, có đúng không?

Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác, chính xác. Ừm.
Ừm. Thì những cái <chuckles> mối quan hệ đầu tiên thì nó rất là ngây thơ, ngây dại rồi đúng không nhỉ? Nhưng mà càng, à, trải qua được nhiều những cái mối quan hệ thì mình lại, kiểu, càng cảm thấy bản thân, gọi là, biết cách yêu hơn này, có đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bạn nói chính xác đấy. Mình nghĩ là càng lớn, ơ, khi mà tr càng trải qua những cái mối quan hệ thì mình nghĩ là mình sẽ cảm nhận được, ờ, nhiều thứ ở xung quanh mình hơn này. Mình đó, như như mình nói là mình sẽ thấy cuộc sống nó một cách sâu sắc hơn rằng là, kiểu, tình yêu nó không chỉ đơn giản là hai đứa thích nhau rồi yêu nhau thôi đúng không? Và còn còn
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng, đúng nó cũng rất là nhiều những cái khía cạnh khác mà, đúng không? Nó cũng không thể nào chỉ dựa vào mỗi một tình yêu để mà có thể trải qua với cùng nhau được hết tất cả những cái, gọi là, chông gai thử thách ở trong cuộc sống đâu mà.
Đấy, đấy, đúng rồi. Rất nhiều khía Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bạn nói rất đúng ý mình đấy. Là đấy, đối với mình tình yêu bây giờ đấy, nó không chỉ là hai người, kiểu, tự nhiên thích nhau rồi hẹn hò rồi yêu nhau đâu, mà là ờ, nó còn liên quan đến gia đình, nó còn liên quan công việc. Đó, đó, rất nhiều khía cạnh.
Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi, chuẩn luôn. Khi mà nghe bạn trò chuyện ấy, thì mình cũng đoán ra được bạn là một con người khá là lý trí trong tình yêu ấy chứ nhỉ. Không để cảm xúc lần át, có đúng không?
<chuckles> Ờ, cũng phải tốn rất là nhiều mối quan hệ đấy, <giggles> để mình được như bây giờ. <laughs> Ừ, Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
À, <laughs> ờ, thì mới được như bây giờ à. Ừm, mình cũng nghĩ như thế. Nói chung là mỗi một cái mối quan hệ qua đi thì đều cho mình được tất những cái gì đó mà, đúng không? Chứ không thể nào là, ừm, mối quan hệ nào mà, kiểu, nó lại không cho mình được một cái gì được. Mặc dù là ngay cả những cái mối quan hệ nó toxic, nó red flag thì cũng vẫn cho mình một cái bài học mà, có đúng không nào?
Ừm. Đúng. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Mình mình nghĩ là quan quan trọng là thời gian mà mà để mình nhận ra bài học là gì thôi, đúng không? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Mặc dù là có thể là sau khi cái mối quan hệ trải qua rất là lâu rồi. Thì vì, lúc ấy khi mà mình gặp thấy ở trong cuộc sống mình mới ngờ ngợ ra, mình thấy là, à, hóa ra là như thế mà, có đúng không nhỉ?
Đúng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác, chính xác. Đó, mình nghĩ là cách cách ơ, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, cái cách cách tốt nhất là chúng ta gọi là, tìm ra được những cái, kiểu, khiếm khuyết, những cái bài học từ những cái mối quan hệ cũ đúng không? Đó, đó, đó. Ừm.
Ừm. Nói chung là Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là, ừm, những cái tất cả những cái mối quan hệ dù là mối quan hệ lành mạnh hay là mối quan hệ toxic ấy, những quan hệ mà nó độc hại thì nó đều cho mình một cái bài học này. Ừm, khi mà trò chuyện với bạn ấy thì mình thấy là, kiểu, mình cũng biết thêm được về những cái quan điểm về tình yêu rất là hay ho luôn á. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã trò chuyện với mình nha.
À há. Ờ, mình cũng thế nha. Mình cũng rất vui khi mà được nói chuyện với bạn nha. Ờ, mình chúc bạn có một, ờ, ngày mới vui vẻ nha. Bye bye bạn nha.
Ừm. Ừm, bạn cũng vậy nha. Bye bye.

Ờ. <laughs> Ờ, mình mình mình mình hiểu mình hiểu mình hiểu câu hỏi bạn nha. Thì mình nghĩ là cũng có đấy. <laughs> Kiểu ừm, ừm.
Ừm. Thế à? Ừm, thế bạn kể thử nha.
Ờ, kiểu, ờ, có có lúc mình, ờ, có một đợt mình, ờ, hẹn hò với một bạn thì, ờ, cũng, ờ, cái hồi mà mình mới gặp bạn đấy, thì cảm giác bạn ấy cũng rất là tuyệt vời, cũng rất là nice, rất là tử tế với mình này. Đó, nhưng mà người ngoài thì họ lại bảo là bạn này trước có quá khứ này, quá khứ kia này, ờ, kiểu: "Mày nên cẩn trọng với bạn đấy", kiểu như thế. Đó, ừ. Đó, đúng là
Ừm. Ờ. Ờ, ừm. Ừm, ừm. À, thế à? Ừm. Thế thì bạn cảm thấy là sau khi mà nhìn lại ấy thì những cái, ừm, lời người ta những người ngoài nói có đúng không?
Ờ, thực ra
Có phải là cái cái lời khuyên hữu ích không?
Cũng đúng, nhưng mà nhưng mà lúc mà mình yêu bạn ấy thì không đúng, nhưng mà lúc mà chia chia bạn ấy kết thúc rồi thì mới đúng. Đấy, đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy, đấy, đấy, cái kiểu mờ mờ mắt luôn đấy, <laughs> đó. Thì, ờ, đấy, thì sau những cái lúc đấy thì mình cũng rút ra kinh nghiệm là, ờ, mình thì cũng nên, gọi là, có một cái tâm trạng gọi là tâm trạng khách quan, tức là mình, kiểu, ờ, cũng nên lắng nghe những ý kiến bên ngoài nhưng mà mình nên chỉ, gọi là, giữ nó một phần thôi. Đó, để để mình có thể, gọi là, cân nhắc, để mình, ờ, ừm, gọi là, như kiểu nào nhỉ, gọi là là là là là là cảnh giác thôi, kiểu như thế. Đấy, đấy, kiểu, kiểu thế, đấy, kiểu thế thôi.
Ờ. Đúng rồi, <chuckles> gọi là cờ đỏ mà, đúng rồi, cứ đâm đầu vào cờ đỏ. <laughs> Ừm. Ừm. Đúng. Ừm. Nói ờ, đúng rồi, đúng rồi, nói chung là không được, gọi là, quá là mù quáng, có đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, đó, ý mình là thế.
Ừm, ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Thế thì không biết ấy là cậu có tin vào cái câu gọi là "Đúng người nhưng mà lại sai thời điểm" không nhỉ?
Ồ, đúng người mà sai thời điểm. Mình nghĩ là có đấy, mình tin đấy, mình tin đấy. Ờ. Ờ
Thế hả? Ờ, thế là cái lúc đấy thì thực sự là, ờ, một cái tính ra thời điểm không đúng, đúng không? Nhưng mà cái người đấy là tuyệt vời, đúng không?
Ừm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kiểu, có những lúc mình gặp phải một vài bạn cũng rất là nice nhưng mà, kiểu, lúc ấy mình đang ở trong cái giai đoạn là <laughs> không được, à, OK lắm ấy. Đó, thế là mình cũng, à, đã bỏ lỡ một vài cơ hội <laughs> đáng giá. Nhưng về thì về sau mình mới thấy nó đáng giá thôi, chứ còn lúc đấy thì mình, ờ, kiểu, kh <laughs> không có không có cái sự, gọi là, chín chắn, cái sự tỉnh táo để mình, à, nghĩ lại ấy. Đó. <laughs>
Ừm, ừm. Ừm, ừm. <laughs> Ờ. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Thế thì ấy, cái, còn về cái quan điểm cậu ấy, cậu nghĩ rằng là tình yêu thì nó có phải là lâu dài mãi mãi không hay là nó sẽ luôn thay đổi nhỉ?
Ừm.